Exacto, justamente eso, porque, pues, la gente dice: "No, mejor me aguanto este maltrato, este, no pasa nada, pues, al final solo es palabra", pero, pues, termina cansándote, termina pasando el burnout, o sea, y termina, pues, dañándote bastante hasta el estado de ánimo. Claro, oye, qué qué forma de verlo tan increíble, la verdad te mereces todo mi mis aplausos, mi ovación, porque, pues, no todo se atreven.
Y te pasa la factura, ¿no? <chuckles> Gracias, pero pero fíjate que no es cuestión de valentía, necesariamente, es cuestión de tener salud mental
A ver, entonces cuéntame.
eh, que la salud mental te va a dar autoestima, te va a dar seguridad, y te va a dar las herramientas para saber cómo manejarte en estos casos y en otros. Si tú sabes lo que vales, no desde el ego, sino desde el reconocimiento, sabes tu valor
Ajá. Lo vale. Okey. Wao. No, no. Ay, qué gran punto, ¿eh?, qué gran punto ese que acabas de mencionar. Wao.
Claro, sí, sí, sí, porque otra cosa es el ego, ¿no? Cuando te: "Ah, no, yo soy lo mejor del mundo y". Y resulta que llevas media vida, este, queriéndolo demostrar y no hay manera. Entonces, creo que ahí tendrías que, eh, replanteártelo, ¿no? Entonces, no desde el ego, sino desde el reconocimiento. O sea, desde la conciencia, que sabes que lo que estás haciendo está bien, que tú sí funcionas, que tú cumples con tus cosas, que tú tienes un buen estándar, ¿no?, en, e e en lo que tú realizas, y que fuiste correcto y que fuiste adecuado, ¿no? Entonces, esas herramientas te van a dar para saber quién de los 2 está mal, si el otro o tú.
Sí, verdad. <chuckles> Por supuesto. <chuckles> <chuckles> Replanteártelo, hijo mío. <laughs> Claro. Ujú. Ajá.

Ah, es otra cosa, o sea, tú puedes tener una muy buena relación laboral, ¿no?, con las personas que dependen de ti o de quienes tú dependes, pero no va más allá, eh, no no los vas a invitar a tu casa, no los vas a invitar a una fiesta, no, este, va van a conocer esa parte nada más, eh, laboral, profesional tuya, y tú vas a conocer esa parte del otro. Entonces, te vas a mantener dentro de esa objetividad.
Ajá. Ajá. Ujú. Okey. Okey. Okey, eso es, entonces, definitivamente, lo que se llama relación profesional, ¿no?, básicamente. Guau, okey.
Relaciones profesionales, claro. Lo que no significa que no te lleves bien. Es como el caso padres hijos, ¿no? Yo estoy totalmente en contra de los padres que dicen: "Es que yo soy el mejor amigo de mis hijos". Pues, qué fácil, oye, porque ¿qué crees? O sea, ser amigo es mucho más fácil que ser papá.
Mm. No, no se puede. <laughs> Por supuesto.
¿No? Y a la hora que te toque ponerle límites, a ver, te van a decir: "¿Dónde está ese amigo". Porque no puede ser juez y parte a la vez.
Okey. <chuckles> Exacto. Oye, qué gran analogía, eh, me encanta.
¿No? No, a mí me tocó ser a mí me tocó ser tu mamá. Eso no significa que no tengamos una muy buena relación.
Por supuesto.
Pero tus amigos búscatelos afuera.
Me encanta, yo también soy muy partidario de esa de esa idea, de yo: "¿Sabes qué, hijo? Te amo con todo mi ser, pero yo no soy tu amigo, soy tu papá".
Exacto.
Eh, oye, qué que bien.
A mí me tocó ser tu papá, o me tocó ser tu mamá.
Y pues, ni modo. <chuckles> Nos llevamos bien, podemos jugar, podemos bromear, pero siempre hay un límite. Perfecto y y definitivamente, en la parte profesional es exactamente lo mismo. Me encanta lo que me platicas. Oye, y, pues, muchísimas gracias por compartirme acerca de tu experiencia y de tu forma de ver la vida. La verdad, me has me has hecho que me replantee muchas ideas y muchos pensamientos que que tenía respecto a esta parte. Te lo agradezco muchísimo y, pues, qué genial que pienses así.
Claro, claro, pero aquí hay límites. Es lo mismo. Me da mucho gusto. Al contrario, muchas gracias a ti por escucharme y, pues, me da mucho gusto si aporté un granito de arena, eh, para ti. Muchas gracias.
Ujú.